Ừm. Nói chung là cũng là một cái câu chuyện yêu đương gần đây của mình. <laughs> Đấy thì <laughs> nên là mình mới thấy cái cái việc này nó rất là gần với mình ấy, nên là ờ, đấy, thì cái anh người yêu của mình thì cũng hay là người hay nói, nhưng mà cái việc làm hay không thì mình cũng chưa thấy nhiều, nên là dần dần ấy mình cũng mệt mỏi. Mình cảm thấy như là mình cứ trông chờ vào người ta về một cái thứ gì đó, mình cứ kỳ vọng người ta đó. Bởi vì người ta đã nói rồi, người ta đã nói rằng là, à, mình quan trọng với người ta như thế nào. Nhưng mà tại vì họ không có thể hiện ra bằng hành động, ừm, nó khiến cho mình cảm thấy mơ hồ. Đó, ờ, cảm giác mơ hồ này, cảm giác như là, ờ, mình không có mình không có quan trọng với người ta đó, là họ cũng không có uy tín á, đấy. Thì nói cũng rất là hay, đúng không? Nhưng mà hành động thì không có, nó khiến cho mình cảm giác như là, ờ, cũng khá là thiếu tin tưởng. Ừm.
Ồ! <laughs> Tò mò quá! Ừm. Ừm. <laughs> À. Ừm. Ừm. <laughs> À! Đúng rồi. Đó! Cái thứ nhất là là, ờ, người ta nói quá nhiều, cho nên là, à, nó ng ngoài ra nó còn không kèm hành động nữa cơ. Cái dữ cái chữ tính dường như là không có đối với họ, đúng không? Ừm, thế thì
<laughs> Đúng rồi. Ừm, ờ, ví dụ như là, ờ, mình nói là mình thích hoa, nhưng mà, ồ, mình đâu có được tặng đâu. <laughs> Mặc dù rõ ràng là mình nói là mình thích rồi, nhưng mà m cũng không được tặng nha. <laughs> Ờ.
Ủa! Ê nha! Có cái tín hiệu như thế rồi, báo như thế rồi, không biết đường hay gì vậy? <laughs> Đó! Cũng phải, ờ, ừm, ít ra người con trai cũng phải hành động, chủ động một chút, chứ đây Ờ, mở lời như thế, mở đường như thế rồi mà còn không làm nữa thì thôi. Chịu! Ờ, còn một cái ví dụ cụ thể nào nữa không? Kiểu như là người ta nói người ta sẽ làm rồi, nhưng mà người ta không làm nữa cơ.
<giggles> <laughs> Đúng không? <laughs> Ừm. <laughs> Chị <chuckles>

Ừm. Đấy, thì mình nghĩ là nó sẽ tùy theo những cái mối quan hệ của mình, đấy. Ví dụ như là bạn bè của mình thì, ờ, thì có những người mà, ừm, họ hứa như không làm thì đấy là do họ sẽ không đặt nặng cái quan cái cái cái mối quan hệ của mình, n đó, với người ta đó, thì mình cũng chấp nhận thôi. Tại vì họ cũng không có muốn đi cùng mình chẳng hạn, hoặc là họ có việc bận, họ sẽ ưu tiên cái công việc của họ hơn chẳng hạn thì mình cũng chấp nhận thôi, đấy. Ờ, là bạn bè là mình cứ chấp nhận nha. Mình có xu hướng chấp nhận nhiều hơn, nhưng mà đối với người yêu thì khác. Mình cứ phải có những kỳ vọng, đó, mình cũng phải biết là, ờ, mình cũng quan trọng chứ, mình cũng phải là một cái gì đó với người ta chứ. Đó, vâng, với gia đình cũng thế, ừm, ưm, nó sẽ khác.
Ừm. Ừm, à. <laughs> Đúng rồi. Ờ, đúng rồi! Khi mà bạn bè ừ, bạn bè thì người ta cũng phải có một cuộc sống riêng của họ nhưng mà người yêu lại khác. Ờ, cuộc sống của họ là <chuckles> là là là mình mà. Mình cũng cuộc sống của mình cũng đôi khi cũng là họ nữa cho nên là mình sẽ thường thường có xu hướng kỳ vọng hơn, đúng không? Nên là cái sự thất vọng trong tình yêu nó, à, đối với cái việc khẳng định, à, đi kèm hành động nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Đó, ừm. Ừm. <laughs>
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, rất thường gặp, rất phổ biến luôn. Đấy là lý do tại sao rất nhiều cặp đôi cãi nhau là vì thế. <laughs>
Ừ. Thế thì bạn có thể đưa ra một vài lời khuyên để cho, ờm, ví dụ như là, à, mình là người yêu của bạn chẳng hạn đi, ờ, thì bạn có thể đưa ra một cái lời khuyên nào đó để người yêu bạn có thể cải thiện được cái tình trạng đấy không? <laughs>
Ừm. <laughs> Ừm, nói chung là mình nghĩ là ngắn gọn thôi, nói ít làm nhiều, ai cũng thế, <laughs> ai cũng nên lớn rồi, trưởng thành rồi thì cái việc mà kể cả con gái hay con trai cũng thế, nói ít làm nhiều. Ờ, nhiều khi nói nhiều quá mà mà nó không có hành động cụ thể ấy thì cũng hơi ờ, không phù hợp, kiểu, cũng hơi không có uy tín cho lắm. <laughs> Đấy, ừm. Ví dụ như là mình hứa làm gì rồi mình phải làm được hoặc là có cái lời giải thích, xin lỗi, đó.
Ừm. Ồ, cái này đúng! Ừm. Đúng thật, ấy, khi mà Ừm, hay nha, cái này hợp lý! <laughs>
Và không có phòng thủ và phải tôn trọng đối phương. Ừm.
Ờ, đấy, cái mấu chốt ở đây là quan trọng, à, à, cái sự, ừm, tôn trọng đối với đối phương, đúng không? Ờ, mấu chốt đấy. <laughs> Ờ, rất vui sau khi mà ồ. Hôm nay rất vui khi mà nghe những cái chia sẻ của bạn, à, cũng như là những cái trải nghiệm cá nhân của bạn nó rất là hay và thú vị. Rất vui được gặp bạn ngày hôm nay nha.
Đúng rồi. <laughs> Chính xác, chính xác. Nghĩ cảm xúc của nhau. Ừ.